Ừm. Đúng, đúng, bạn nói
Đấy. Lâu lâu giải trí thì cũng OK, nhưng mà, kiểu, nhiều giải trí nhiều quá thành ra cũng không có không có lợi, đúng rồi, không có lợi. Ừm, ừm, ừm.
Gây lú, đúng không? Đúng rồi, nó gây lú. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Mình thì cũng một khoảng thời gian mà mình, ờ, gọi là, không kiểm soát được cái sử dụng điện thoại ấy, là lúc nào cũng cầm điện thoại là chơi game với cả xem phim này. Và mình thấy là, kiểu, lúc đầu thì OK, dùng giải trí rất là vui, rất là hấp dẫn này. Kiểu, ờ, à, nó nó khiến cho mình cảm thấy đỡ mệt mỏi khỏi cái công việc mà mình, à, từng làm ấy đã làm ấy. Đó, nhưng mà sau một khoảng thời gian mình dùng quá đà và không không có cái mức độ kiểm soát ấy, là mình đầu tiên việc mình cảm thấy là mắt mình đầu bắt đầu mỏi này, não bắt đầu thấy buồn ngủ này. Ờ, não bắt đầu thấy buồn ngủ này, ờ, thấy mệt này. Mặc dù là mình chỉ có ngồi bấm điện thoại thôi, cũng không làm gì, hoạt động thể chất gì. Đấy, là bắt đầu đã thấy mệt rồi. Đấy. Ừ, gian nải phết đấy. Đấy, thế là à, ừ, thế là về sau mình phải cũng phải xây cho mình một cái thói quen riêng, đó chính là hạn chế sử dụng điện thoại lại. Thì mình cũng, a, đồng ý với ý kiến của bạn là đọc sách hay là nghe audiobook này. Đó, thì mình cũng, ơ, hay sử dụng mấy cái tính năng đó cái điện thoại, và mình thấy nó như thế là nó có có ích hơn là cái việc mà mình cứ vô thức, lướt lướt nhớ, xong rồi
À, thế à? Đúng rồi. Đúng, đúng, đúng, đúng. Ừm. Mắt mình mỏi à? À. Đúng, đúng, đúng. Thế à? Ừm cũng căng thẳng phết nhỉ? Gian nan. Đúng rồi. À. Đúng, đúng, đúng, đúng. Cắm mặt vào lướt TikTok, đúng không? Kiểu nội dung nó lung tung, mình mình, kiểu, lướt trong vô định ấy. <sniffs>
Đúng rồi, kiểu, lướt lướt gì đấy. Đúng rồi, đúng rồi, kiểu, như kiểu, nó là trong vô thức của mình, <chuckles> mình không thể chủ động kiểm soát được ấy. Đấy, như thế mình thấy nó rất là có hại. Và ngoài ra thì bên cạnh những hoạt động đọc sách đấy, thì mình cũng hay thỉnh thoảng tham gia những hoạt động bên ngoài trời, như kiểu là chạy bộ này. Đấy, thì ừm, mình thấy là ừm, mình thấy là cái việc chạy bộ rất là hữu ích nhá. Là nó giúp cho mình, à, quên đi những cái chuyện muộn phiền ở mạng xã hội, ngoài đời hay là gia đình này. Đấy, nó tạo cho mình một cái khoảng thời gian riêng để mình, gọi là, ờ, tự chăm sóc bản thân trong lúc mình chạy. <laughs> Thì mình nói, kiểu là, ờ, cái đúng rồi, đúng rồi.
Đúng rồi. Ừm, à, chạy bộ à? Ừm, khá hay. Yeah. À, đúng này, đúng này. Ừm, rất là hợp lý. Ừm, đúng rồi, đúng rồi. Mình quan tâm bản thân nhiều hơn, đúng không? Thay vì quan tâm đến thế giới bên ngoài. Đúng, đúng, đúng, rất là hay, rất hay, rất hợp lý.
Đúng rồi, đúng rồi. Đấy, thì mình nghĩ đó là một cách rất là tích cực và <tsk> có ý nghĩa đối với mình.
Thế thì giờ giả sử là bạn, à, nếu mà không có điện thoại ấy, thì một ngày bạn sẽ hoạt động như nào? Sinh sinh sinh sinh sống ra sao, hoặc sinh hoạt ra sao?
Ừm. Ừm.

Ừm. Thế thế thì bạn, à, bạn có thể chia sẻ cho mình số những cái phương pháp mà bạn có thể, gọi là, tách mình ra khỏi điện thoại hay là mạng xã hội không?
Có đấy, thật ra là bạn chỉ cần là tắt cái thông báo điện thoại đi. Có nghĩa bạn vẫn để cái chuông, gọi là, gọi điện đi, bạn tắt bạn tắt thông báo Facebook này, tắt thông báo Zalo này, đấy. Thì nhiều lúc bạn đang làm việc, đúng không? Bạn đâu b bạn thấy ting ting bạn lại quay ra bạn check cái điện thoại cái thì mất cái nhịp làm việc đi, hay bạn đang đọc sách chẳng hạn, đúng không? Nó ting ting cái bạn lại quay ra bạn ngó điện thoại nhắn tin, lúc sau lại lại quên mất việc đọc.
Ừm. Ừm. Ờ, đúng, đúng, đúng, rất là đồng ý với cái, a, biện pháp, <laughs> ờ, hay hay đấy, hay đấy. Ngoài ngoài ra thì bạn có biện pháp nào nữa hông?
Đấy, thì bạn tắt, đấy, ừm. Thật ra thì mình sẽ giới hạn cái thời gian mình dùng mạng xã hội của mình đi, đấy, như là coi trong app nó có mình ngó xem là, kiểu, một ngày dùng cái Facebook bao tiếng, TikTok bao tiếng đấy, mình giới hạn đi là còn bao tổng bao tiếng, mình quan trọng mình tự ấy thôi.
Ừm hứm. Ừm, hay, hay, rất là thực tế. Mình thì thấy là mình
Đấy. Hoặc là, kiểu, là mình nếu mà mình lười đọc sách ấy, thì mình có thể là nghe cái, kiểu, là nghe audiobook, có nghĩa là một người đọc sách cho mình nghe, đấy, thì cũng là mình giết thời gian ờ, thay vì mình giết thời gian vào điện thoại mình giết thời gian bằng nghe k sách, nghe chuyện.
Ừm hứm. Ồ. Ồ. Ờ, thì mình thấy là c nó thực tế bị ý nghĩa hơn, đúng không? Ừm, mình rất là rất đúng rồi, đúng, rất đồng ý với cái đấy. Thì mình nghĩ là cái việc mà tốt nhất để, à, cho cái việc điện thoại sử dụng điện thoại nó không ảnh hưởng đến, ơ, quá nhiều cuộc sống của mình đó chính là việc, ờ, không dùng điện thoại hoặc là tránh sử dụng điện thoại, đúng không?
Ừm. Ừm, nó nó bị phí phạm hơn. Ừm, ừm. Ừm, thật ra thì dùng điện thoại hay là nhiều người họ vẫn dùng điện thoại để họ đọc sách mà, đúng không? Đấy, dùng điện thoại để để họ học hỏi thì là nó sẽ phụ thuộc vào cái cách dùng của mình, nếu bạn dùng điện thoại để bạn chơi nên hạn chế.
Ừm, đấy. Đúng rồi, đấy, đấy hoặc là tìm đúng rồi, mà tìm tìm đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, mục đích dùng.

Đúng rồi, đúng rồi. Kiểu, nó phiền nó phiền phức đối với mình ấy. Ờ, m mình đối với mình thì điện thoại nó là một cái phương tiện, gọi là, gọi là, không thể thiếu trong cái ngày làm đúng rồi, trong cái ngày làm việc hoặc trong cái ngày bình thường mà chúng ta sinh hoạt hàng ngày. Đó.
Ừ, đấy, đấy, đấy. Không được chiếu. Ừm, đúng, đúng, đúng, đúng, đúng. Ừm, thật ra thì nếu mà bạn, kiểu, không có điện thoại ấy, mình nghĩ là bạn sẽ làm được nhiều việc hay ho hơn, như kiểu là đọc sách này, đi dạo này. Đấy, bởi vì là bây có điện thoại nằm trong nhà cả ngày à, có ra ngoài đâu. <laughs>
Ừm. Đúng. <laughs> Thì có những ngày mình cũng rất mệt mỏi ấy, mình không có đủ s <laughs> sức lực hoặc là can đảm để mình đi ra ngoài ấy. Thì mình cứ dính dính chặt vào cái điện thoại, ờ, rồi mình nằm trên giường lướt cả ngày thôi, <laughs> đấy.
Đúng rồi, đúng ha! Ừ, đấy, đấy. Đúng rồi, cần cái gì ra ngoài, đúng không?
Đúng rồi, nhưng mà nhưng mà mình thấy là cái đấy có hại thật đấy. Có hại thật nếu mà mình làm như thế, kiểu, quá nhiều. Như kiểu là, ờ, sáng dậy mà cứ cầm điện thoại này, sau mải mê lướt lướt này. Lúc ấy, kiểu, thay vì là mình, à, cầm điện thoại trong vòng 10 phút thì mình lại cầm cả tiếng hoặc là 2 tiếng ấy. Đấy, và mình thấy là
Ừm. Đúng, đúng. Đúng rồi. Chuẩn luôn. Thật ra thì mình nghĩ là ai cũng thế thôi ấy.
Ừm. Và, kiểu ừm, ừm.
Thì là có cái gì đấy mà nó phù hợp thì mình dùng. Nó dùng nhiều quá nó lại thành, kiểu là, bị phản tác dụng. <laughs>
Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đấy, khi mà mình, kiểu, dùng lâu quá ấy, kiểu 1 tiếng, 2 tiếng ấy, là mình bắt đầu gọi là lỡ lỡ mất thời gian dành cho cái việc khác. Kiểu, có hôm á, có lần mình
À. Đúng rồi, kiểu, bạn là lướt TikTok này.
Đúng rồi. Đấy, kiểu, có lần mình mải đọc phốt quá ấy gần đây có cái phốt, ơ, kiểu, tình cảm ấy, <laughs> kiểu, có người thứ ba chen vào ấy. Đấy, mình hay thích đọc một cái phốt đấy. Có lần, kiểu, người ta viết hay quá này
Ừm, ừm. À, mà nó phốt quá. Ừm, ừm. À. Ờ, ViruSs, ViruSs à?
Ờ, ViruSs là đúng rồi, là một ví dụ rất là cụ thể. <laughs> Đấy, ví dụ nhá, thì mình đọc về phốt ông ấy, kiểu, hay quá thì có đọc cuốn quá thế là đi học muộn, <laughs> hoặc là mình đi làm muộn. <laughs> Và
Ừm, ừm. <laughs> Nhưng bạn có thể lên đấy đọc xong làm sau mà, đúng không?

Ừm, mình thấy là cái, a, trường hợp mà cái câu chuyện vấn đề nhiều người người ta bị nghiện sử dụng điện thoại, nghiện mạng xã hội thì cũng rất là gian nản. Thì mình nghĩ là thứ nhất là, ừm, xét về cái, a, cái cái cái cái cái cái độ tuổi trước nhá, thì mình thấy là đối với nhơ trẻ con này, mình thấy là gần đây thì phụ huynh cho chúng nó, gọi là, tiếp xúc với công nghệ điện tử rất là sớm, đúng không? Đó, đúng rồi, rất là nhiều. Và mình thấy là về sau chúng nó lớn lên này chúng nó cũng cực kỳ, gọi là, bị phụ thuộc vào cái vào cái điện thoại và cái iPad này. Đấy, thế nên là đúng rồi. Thế nên là mình nghĩ là nên bắt đầu bằng cái cách là phụ huynh nên dành nhiều thời gian hơn cho con cái của họ này, nên trò chuyện với họ nhiều hơ à, trò trò chuyện với con cái nhiều hơn này. Đấy, để khiến cho con cái có thể, ờ, có thêm những cái giao tiếp bên ngoài cái điện thoại đó. Và mình thấy cũng, ơ, rất nhiều bạn trẻ cũng lớn rồi ấy, ờ, b cho đến bây giờ, kiểu, cảm thấy là rất là ít cái kỹ kỹ năng sống, là do hồi xưa là
Ừm. À, thế à? Ừm. Rất là nhiều, đúng không? Là phụ thuộc à? Ờ, đúng, đúng, đúng, đúng, rất là hợp lý. Ừm. Đúng. Đúng, đúng đấy. Chỗ này đúng ấy. Cuộc sống chả có gì ngoài cái điện thoại, đúng không? Chả có gì ngoài cái iPad.
Đúng rồi! Bạn nói rất là chính xác, kiểu, bây giờ mình hỏi là bạn bạn ấy có biết nấu ăn không? Bạn ấy bảo: "Không." Bạn ấy có biết giặt giũ không? Bạn ấy bảo: "Không." <laughs> Ừ, "không" luôn, đến rồi ừ.
Ừm. Không nốt. Ừm, đấy. Ờ. Biết cắm cơm, biết cho c cho cho cơm vào nồi, bấm lên, hoặc là biết cho m cho quần áo vào máy giặt bấm cái. <laughs>
<laughs> Đấy, làm thế mà cũng không biết. <laughs> Thế thì thế thì thì mình mình hỏi bạn ấy là "Có hay thử dùng mạng xã hội không?" Bạn ấy bảo "Có! <laughs> Có mỗi cái đấy là có thôi." Thì đấy, thì mình thấy là cái, à, gian gian nan của cái việc mà <tsk> nghiện điện thoại là xảy ra rất là nhiều và mình nghĩ là nó xuất phát từ cái việc là không kiểm soát, a, ờ, việc sử dụng điện thoại, mạng xã hội từ sớm ấy. Thế nên là càng về sau nó cứ càng bị lấn sâu, càng bị phụ thuộc vào những cái nội dung, những cái, ờ, mạng xã hội. Ừm.
Rồi, đấy. À. Đúng. Thật ra thì là, kiểu, bố mẹ cũng không hướng dẫn là dùng sao cho hợp lý, đúng không? Kiểu, tự mày mò thành thói dùng nhiều là nghiện à.
Đúng rồi.
Như kiểu hút thuốc ngày xưa ấy. Đấy, người t cứ lao vào hút thôi, hút thuốc nhiều là khắc nghiện. <laughs>
<tsk> Đấy, đúng. Ừm, đúng rồi, đúng.

Ồ, vậy vậy bạn bạn là người thú vị đấy. Còn mình thì là người tự mình tự nhận là mình là người rất là phụ thuộc cái điện thoại. Mình, gọi là, những lúc rảnh mà không được cầm vào điện thoại ấy là chân tay mình rất là, gọi là, à, kiểu như, kiểu, lên cơn lên cơn nghiện điện thoại ấy, đấy, rất là khó chịu. Đấy, ừ.
Ờ. Ồ, thế à? Kiểu, người nghiện, đúng hông? Giống kiểu mấy ông là không có điếu thuốc người trong người nó cứ đúng rồi. Ừ, đấy, đấy, đấy, đấy, đấy.
Đúng rồi, là run run run rẩy run rẩy, đấy. <chuckles> Đấy, đấy. Và, kiểu, mình cũng có gặp tình huống là, kiểu, khi mà mình đi ra ngoài vội quá mình cũng quên xừ cái điện thoại ở nhà ấy. Đấy, và lúc đấy ừ, ờ, và những cái lúc như thế mà mình đi ra ngoài mình cảm giác là rất là chán tại vì lúc đấy mình không thể truy cập được, gọi là, tin tức, ờ, trong ngày này, hay là lúc đấy mình không thể nhắn tin được với bạn bè hoặc là người yêu mình này. Đấy, thôi mình mình cảm giác là ngày hôm đó sẽ bắt đầu rất là tệ đây, đúng rồi, sẽ rất là tệ đây.
Ủa, thế à? Ờ. Đúng rồi. Rất là mệt mỏi, đúng không? Ừ, rất là tệ, rất là mệt mỏi rồi, ừm, hợp lý, hợp lý.
Đấy, đấy. Vậy thì, ờ, đối với mình ấy, thì cái cái cái việc đầu tiên mà mình phát hiện khi mình mất điện thoại, <laughs> đó chính là việc mình phải kiểm tra xem là mình có đánh rơi điện thoại ở đâu không, <chuckles> đánh rơi ở chỗ nào không? Đấy.
Ừm. <laughs> Thật ra thì ai cũng thế thôi, mất cái gì cũng thế thôi, đúng không?
Ừm, đúng rồi, đúng rồi. Kiểu, xem trong túi quần còn không? Đấy, còn nếu mà những lúc mà mình mà có kịp thời gian là mình cũng sẽ, gọi là, phóng thẳng từ cái chỗ mình đang ở về nhà để để mình check. Tại vì nhiều khi ấy, mình nghĩ là nếu mình mất điện thoại mình làm mất điện thoại thật ấy mất chứ không phải quên ấy, nếu mà mất thật thì cũng rất là phiền đối với mình. Tại vì khi đó là mình sẽ mất đi cái, ờ, <tsk> ờ, liên lạc này, số điện thoại này, công cụ làm việc, đúng rồi, hoặc là <tsk> tài liệu làm việc mình lưu luôn điện thoại ấy. Đó, cũng rất là phiền phức. Đấy, bạn có thấy thế không? Khi mà bạn, kiểu, mất đi điện thoại hoặc là bạn đã lần nào bạn mất đi điện thoại chưa?
Đúng rồi. Ờ. Ừ, ừ. Đúng rồi, đúng rồi. Công cụ làm việc, công cụ liên lạc, đúng không? Ừm. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Thế là mình mất điện thoại thì chưa, nhưng mà mình hỏng điện thoại thì nhiều. Mỗi một lần, kiểu mà, nếu mà cần s mua máy mới cũng phải ch cần thời gian, đúng không? Ờ, nếu mà đi sửa thì vẫn vẫn cần thời gian thôi.
Ồ! Đúng rồi.